È verissimo, verissimo, assolutamente sì. O io ho sentito ma guarda secondo me gli anziani su questo sono leggermente più coerenti. Forse, ehm, nel non non ho sentito tecnicamente un nonno raccontare o d versioni diverse della stessa storia, perché allo almeno se è autentica normalmente uno se la ricorda così com'è. Ho sentito nonno e nonna dare 2 versioni della stessa storia, questo sì. Proprio perché e a a dimostrazione del fatto che la realtà non è 1, ma tante quante s tante quante e esseri umani ci sono. Ehm, cioè, ehm, ehm, ma anche a me è successo personalmente di, ehm, a avere una domanda da o d su riguardo a una storia e dare la m quella che è la mia versione che magari, mhmm, nella mhmm, era più accurata in alcuni, ehm, dettagli, ma i completamente lacunosa in altri. Poi ho sentito anche delle altre versioni e ho detto: "Ah, cavolo è a è vero, a ehm, a anche lei aveva ragione su questa cosa, perché effettivamente è successa, oppure non è successa". E ehm, e e quello è il la fortuna di avere più nonni viventi perché possono raccontare davvero, uhm, 2 storie, ehm, molto simili, non identiche, ma mai identiche e complementari. È un po' come un interrogatorio, quando vedi, n ehm, cioè <chuckles> alla fi alla fine è così, adesso io <exhales>
Mh. Mh. Mh-mh. <chuckles> Okay. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Si. <chuckles> Qui quindi dici, si fa u una comparazione tra le versioni per cercare di trovare quella più reale possibile. Ma, invece, ti volevo dire, ehm, abbiamo parlato proprio di, mhmm, questioni d'età, no? Quindi magari, ehm, non pensi che, ehm, queste generazioni di nonni, no, siano forse le ultime che hanno vissuto, ehm, le grandi guerre e che hanno le non tutte le guerre, ma sicuramente c'è ancora qualcuno che, mhmm, era presente, ehm, negli ultimi anni, soprattutto della Seconda guerra mondiale o comunque negli anni della Guerra Fredda. Ehm, pensi che questa memoria storica che loro ancora possono apportare è una cosa che scomparirà, no? Perché, ehm, a un certo punto, appena, <chuckles> moriranno, diciamo così, tutti gli ultimi superstiti di quegli anni lì, ehm, quelle storie lì si si perderanno in un certo senso. Tu pensi che resteranno all'interno delle famiglie oppure comunque se ne andranno con loro?
Esatto. <chuckles> Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sì.